ああ、そうかもしれない、か難しいですよね、海外の人の名前って。
で、あの はい。であの日本のそのマスコミでも、その、各種あのマスコミによって呼び名が微妙に違ったりとかするんですよ。
うん。 <chuckles> 分かる。分かりす、分かります。
選手の名前が。 例えばあの、フランス代表のあのエムバペっていう人がいるんですけど、ムバッペって表記したりするところとかもあって。で、これ一緒なのみたいなところがもうよく分かんないみたいで。
うーん。 はい。 ああ、<scoffs> そうなんですね。 はいはいはいはいはいはい。ああ、あるあるですね。分かりますよ、それは。うんうんうん。<laughs>
はい。で、誰の話してんだみたいな。
<laughs>
ていうところで、なんかなんかなんか、なかなかそういうところで、こう、あの選手のこれいいよねみたいな話をしても、なんか、理解されないというか、あ、この人のこと言ってんだみたいな感じとかになったりとかするので。後はやっぱり、当然。
ん、なるほど。 うーん、うんうんうんうんうん。 みそ、分かる、うん。
日本で見ると、よ朝の4時とか5時とかに見ることになるので。あ、場合によっては、夜の1時とか2時とかから始まったりとかするので、そんな時間に見てらんねえよっていうことも言われることが多くて。
ええ。 はい。 <chuckles> ああ、本当時差時差辛いですよね。
時差辛いです。なんかリアルタイムでやっぱり見たい派なので、起きて頑張ってみ見るんですけど。
分かります。でもその、はい。 うん。 うん、そうですね、スポーツは本当にライブが本当に面白いんで、僕もか格闘技は絶対後では見ないように、絶対ライブで見るようにはしてるんですよ、うん。必ずしてますね。あと名前もその、総合格闘技の選手で。中東系が最近増えていて。
はい。 見たいですよね、やっぱり。はい。 うーん。 ああ、なるほど。
で、その。そう、ウズベスウズウズベキスタンそう、ウズベキスタンとか、キルギスとか、あとは、あのロシアのデガスタンっていうダゲダゲスタンっていうところの地域の人が多くて、名前がね、本当覚えにくいっていうか、発音しにくいんですよ。<chuckles> そう、そういう人ばっかりなんで、だからその解説者もいつも噛んじゃうんですよね。
確かに増えてますね、はい。 はい。はいはい。はい。 あ、はい。はいはい、はい。 はい。 はい。はいはいはい、うります。 はい。

あの、辞書をこう、引きながら、お酒飲みながらこう、辞書を引いて、自分の知らない言葉って、こんな言葉知りませんみたいなのを、こう、皆で話して、で、そこにちゃんと、あの、辞書の編纂してる、その、辞書のプロの人が2人位いらっしゃって、この言葉は、こんな時代から、何か、使われてましたみたいな、そんなようなことをやっている番組があって。
はい。 はい。 ああ。 ああ。 え、面白いですね。 うん。 ああ、あ、凄い楽しそう、それは面白いですね、うん。
その番組をはい。あの、見るようになってから、元々僕辞書好きだったんですけど、何かこう、辞書を何か、ちゃんとこう、引いたりする、で、しかも、あの、たあの、電子辞書とかではなくて、ちゃんと紙の物を引きながら、こういうそういう時間を持つって何か良いなと思って、それを最近じしあの、何かこう、趣味にしようかなと思ったんですけど、やっぱり、最初に何か、辞書引くって趣味って何？みたいな、話そうとすると、何か皆さん、やっぱり何となく反応として、「え？何言ってんの？」みたいなことを、反応が結構多くて。で、今のこう、こういう番組見てて、こういうことが面白かったっていうは話をすると、やっと、「あ、そういうことね」って分かって下さるんですけど、その最初に話そうとして話すと、必ず皆凄いクエスチョンがいっぱい頭に付いてる感じの顔をされるので、あ、なるほどな、と思って。はい。ですよね。何か、ん？って思われたと思うんですけど、はい。何か、そういう何かはい。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 ああ、そうですよね。 うん。 <laughs> あ、はいはい。 うんうんうんうん。 うん。 なるほど。 うん、そうですね、僕もちょっと、固まっちゃいましたもんね。 ん。はい。 うん、でも、はい、そういう番組の聞いて、凄く楽しそう、うん、ロマンがあるって言うか、うん。
で、今度、しちがつの6日かな？に、何かこう、ライブをやって、あの、日本体育館って5000人位入る、何か、施設があって、そこで、その、視聴者もそこで、実際お酒飲みながら辞書引いて一緒に参加するっていうライブがあるみたいで、それちょっと、凄い行きたいんですよね。
はい。 はい。 うん。 はい。 あ、すあ、凄く楽しそうですね、それ。面白そう。でも、5000人も入るんですか？あそこ。<chuckles>
はい、はい。 いや、なので、な何か、ご5000で、その前に、1回1000人も入らない所でやってたのがあって、それで凄い盛況だったと思うんですよ、恐らく。僕申し込んだんですですけど、もう、あの、ソールドアウトになってて。
へえ。 ああ、はいはい。

そうなんですよ。ほんはい、でも、今サッカーだと、まあ、来年ですか、ワールドカップ始まりますよね。
確かに。 あ、そうですね、はい。
ね。ワールドバカップは注目してるので。なんか、来来年3カ国共同。共同で開催するんですよね。アメリカ、メキシコ、カナダでやるのかな。うん。まあ、すごく盛り上がるんじゃないかなと思ってますけど、すごく楽しみですね。
あ、なんかそうみたいですね。はいはいはい、はい。 あ、そうですそうです。はい。 はい。 はい。僕はあの、ほい EU で、だけでやる、カップ戦があって、それがもう4年にいちどあって、にじゅうはちねんに今度はあるんですけど、そそっちの方が、あの、何て言うんでしょう、もう実力が拮抗している人達でやるので、ワールドカップってはい、はい、はい、はい。
うーん。 はい。 はい。 あ、ん、あれはなんか、はいはいああ、そうなんすね。それもあるんですね。はい。 あ、もうプロのプロですか。もうほんとに強いチームのクラブチームで、のいちいを決めれるわけですね、国じゃなくて。
あ、あの、く国です、それも。
あ、あ、それも国なんですね。へえ。
はい、はい。
じゃあ、またちょっと違うのかな、ワールドカップとは。
それもワールドカップとはなので、その EU 圏内っていうか、そのヨーロッパ圏の人たちだけがの国が集まってやるので、はい、はい、はい。
うん。 あ、あ、いい、なるほどなるほど。全世界ではなくて、EU だけで。ああ、あ、盛り上がれそう、それも
あの、ほとんど、あの、なんか昔は、なんかもう、ずっと1ヶ月間ぐらいやってるので、ほぼほぼ、もう寝ないで見ることができたんですけど、もう、ご50を過ぎた頃から、もう、それはさすがにできなくなって、この試合は絶対見ようっていうのだけ見るようにしてます。はい、はい。はい。
はい。 <laughs> はいは。 はいはいはい。 ほんと辛いですね、うん。 うん。なるほど。そうですよ。ああ、いっかげつも続くんですね。 いあ、あ、そういうのも知らなかったな。ちょっと注目してみよう。2028年ですか、次は。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
ああ、楽しみですね。これからいろんな大きいイベントがありますね。はい。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。失礼いたします、はい。